بُص هو رقم 1 في أي علاقة لازم تتعمل، كانت مهنيَّة، كانت شخصية الاحترام المتبادل، ده رقم 1، آآ رق آآ، آآ رقم 2 نَفع واستنفَع، يعني عشان برضه ما نبقاش فيها آه، نَفع واستنفَع، أنت عايز حاجة أنا عينيّا ليك، بس المرّة الجاية لمّا أعُوز ال ألاقيك، مش لمّا تعوزني تأكُل دراعي، واما أعُوز مِنك عُقلة ما تدِّينيش حتى فرفوتة، لأ، يبقى نَفع واستنفَع، عندك مصلحة عندي مصلحة.
تمام، كويس جدًا. تمام. بالضبط طب ه طب هل في هل في اختلاف، هل في اختلاف مثلًا بين إن أنا باكوّن علاقة مثلًا مع مهنيّة، أو إن باكوّن علاقة طبيعية مثلًا مع شخصٍ ما؟
العلاقة الشخصية، الطبيعية مع شخصٍ ما، ما لهاش علاقة بالحالة المهنيّة، الحياة المهنيّة
يعني في اختلاف.
في اختلاف طبعًا، بس هو ممكن تبقى علاقة شخصية مهنيّة، يعني بمعنى إيه، أنتم اتنين صحاب أوي وكويسين أوي، وفي نفس الوقت أنتم زملا في المهنة.
تمام.
فاهمني؟ فدي علاقة شخصية طبيعية مهنيّة.
طب طيب ده ما ده ما يأثّرش ده ما يأثرش على يعني آآ العلاقة دي لمّا تكون علاقة مُدمجة كده، ما تأثرش على آآ مثلًا صحوبيتكم أو حاجة، لو طالما إن أنتم دخلتوا الشُّغل في النُصّ؟
نهائيًا لإن العلاقة الشخصية لو كويسة، علاقة العمل هتبقى كمان أحسن.
طب إيه السبب، إيه ال إيه اللي بيخ إيه اللي يخلّي ده، إيه اللي يخلّي ده حاجة كويسة؟
لو احنا الاتنين كويسين مع بعض كأصدقاء، وقلوبنا صافية لبعض، وبنتواصل مع بعض بشكل طيب ومُحترم، لمّا ييجي علاقة بينّا تكون مهنية، لازم هتبقى متوطّدة، ومتدعّمة ب ب الج الجانب الكويس في الحياة ال العلاقة الشخصية.
يع يعني قصد قصدك، إن إن تمام. قصد قصدك إن العلاقة ال الشخصية هي الأساس، لو تمام ومضبوطة وكُلّ واحد عارف حدوده، وكُلّ حاجة تمام، فبرضه العلاقة المهنيّة لمّا تدخُل مش هتأثّر تمامًا، بالعكس ممكن تقوِّيها.

إمم. معاك.
طيب، آآ م ممكن مثلًا ما بتخافش مثلًا من الناس مثلًا تفتكر أو الأشخاص اللي أنت بت بتحاول تبني معاهم علاقة قويّة، يفتكروا مثلًا إن أنت بتحاول تستغلّهم أو إن أنت آآ مش مش بتصاحبهم أو بتزاملهم ل لإن أنت عايز ت ده، يعني أنت بس عايز مصلحتك مثلًا أو حاجة زي كده؟
آه، أنا أكاد أكون فهمت سؤالك يعني. بُص، هو سَهْم رايح جاي. يعني هو سَهْم رايح جاي، آآ أنت هتنفعه هو هينفعك، هييجي المصلحة ليك مرّة المصلحة له مرّة، فبتبقى علاقة مُتبادلة. هي أنت مش عارفهم ي
تمام. ممكن أنت شايف إن إن حتّى حتّى لو آآ الشخص اللي قُدّامك وصل له المعنى ده، فده شيء مش مش مُضِر، بالعكس أنت أنتم الاتنين يُعتبر في نفس ال السلّة يعني.
ما هو أنت لو أنت لو محتاج منّه حاجة، هو عارف إن أنت صاحبه وصديقه، فلمّا يساعدك هو عارف إن أنت لمّا يحتاجك هتلاقيه هيلاقيك. فهي هي دي بقى الشبكة العلاقات المهنيّة القويّة، إن هي ما تبقاش واقفة على الاحتياج. أنا باكلّمك عشان أنا وأنا عايز مصلحة لأ، هو المفروض إن في بيننا علا عشان كده أنا باقول لحضرتك إيه، يبقى في مُقابلات، في كلام، في اتصالات بحيث لمّا يبقى في مشكلة أو عايز حاجة عايزين نعرضها يبقى إحنا أساسًا في علاقة بيننا قايمة قبل كده أو مش ماتت مثلًا وباقوِّمها، في نفس الوقت لازم يكون لازم
تمام. بالضبط، بالضبط. ط طيب عُمرك عُمرك ما حصل معاك عُمرك ما حصل معاك ال ال الموقف ده؟ إن حد مثلًا آآ افتكر إن أنت مثلًا بتستغلّه أو إن أنت أو العكس حتّى يعني أيًا كان؟

طيب عايزك تقول لي بخبرتك كده، إزاي بتقدر تبني شبكة علاقات مهنيّة وت وقوية في نفس الوقت يعني تكون شبكة قوية؟
بُص هو آآ شبكة العلاقات المهنيّة القوية دي مهمة جدًا في حياة الإنسان اللي بيشتغل، واللي هو بيحاول إن هو آآ ينمّي الcareer بتاعه أو يغيّره في بعض أحيان أو أو بيبقى عايز مثلًا ي ينقل من بلد لبلد فيها شُغل، أ يعني أو بيعمل مشروع خاص، فالعلاقات المهنيّة دي إمم.
تمام. آه طيب ليه ليه نقدر نقول ليه نقدر نقول إن هي حاجة مهمة أو حاجة قوية ل أو بتفيد الشخص ده؟
هاقول لك، أنت دلوقتي لو عايز تنقل من شُغل لشُغل لو ما عندكش شبكة علاقات مهنيّة قوية مع فُلان وفُلان وفُلان وفُلان اللي شغالين في المصانع دي وفي الشركات والمكاتب دي هتسأل مين، وتقول لمين؟ لو ما عندكش شبكة علاقات قوية على Linked in مثلًا ال ال ال آآ ال التطبيق ده مثلًا و وعامل الCV بتاعتك و و وعامل الشبكة اللي أنت فيها بال حسب المجال بتاع التخصص بتاعك، سواء كنت كيميائي بقى، مدرس، محاسب أو حاطط الCV بتاعتك والناس كلّها ما بتشاركك في نفس الموضوع وبتشيَّر الشم
تمام. ط طيب م ممكن تفيدني؟ ممكن أنت قُلت لي إسم تطبيق أو حاجة زي كده ال اللي هو Linked in آه ممكن تفيدني تقول لي هو أصلًا عبارة عن إيه، أو ليه مفيد في الحالات اللي زي دي؟
Linked in آه Linked in ،Linked in آه. بُص، Linked in دَوّة عبارة عن تطبيق أنت بتنزّل الCV بتاعتك وبتعرض الو ال المجالات بتاعتك الوظيفية اللي أنت اخترتها، بت بتدخّل اسمك، عنوانك، إيميلك، رقم تليفونك، يعني وسيلة التواصل بتاعتك، بتدخّلها على ال على ال على ال ال ال الpersonal الID بتاعتك يعني اللي بتعملها في ال في في ال في Linked in وبتبدأ الحاجة بتاعتك تتحفظ جوّا التطبيق ده، بيعرض عليك
تمام. تمام. تمام. طَب الهدف منُّه إيه بقى؟
الهدف منُّه، أنت لو بتدوّر على وظيفة ممكن توصل فيه، لو بت ال لو لو أنت عايز تعمل حاجة شُغل خاص بيك، وبتعمل إعلان ممكن تتوات ممكن Linked in يساعدك، يعني أنا مش مش هاعلن عن ال عن ال البتاع وأتكلم عنّه يعني، ولكن أنا باتكلم إن هو شبكة العلاقات ممكن تتبنى فيه، بيجيب لك مثلًا لو أنت في مجال الكيميا مثلًا أو مجال الهندسة أو مجال الصناعة أو الكلام ده كلّه، بيجيب لك مثلًا يقول لك إيه، آآ، فُلان ده بيشاركك نفس الاهتمامات، هل ترغب أن يكون صديق لك؟ ف فبيعرض لك الموضوع.